Heu, je me sentais, heu, je sentais très assez seule. J'avais du mal à créer des connexions avec heu, mes colocs parce qu'en fait, eux étaient déjà là depuis un moment. Ils vivaient ensemble depuis un moment, heu ouais bah, t pre ouais, pratiquement tous. En fait, je suis la dernière à être arrivée parce que je suis arrivée en cours de route. Tu vois, ils habitaient tous ensemble depuis le mois de juillet de l'année précédente et moi, je suis arrivée en février.
Mmh mh. Mmh. À tous. Ah. OK. Ah oui, donc ils avaient déjà tous, heu, leur petite, heu, private joke, heu, leurs petites histoires entre eux, enfin ils étaient déjà sortis, donc c'est vrai que toi, en fait, tu intégrais un groupe, heu, qui était déjà formé, où il y avait déjà des liens qui existaient, quoi, et donc il fallait te faire ta place et c'était pas forcément évident, si je comprends bien?
Parce que je faisais un un remplacement. Ouais. Ouais. C'était pas forcément évident. Puis heu, j'étais la seule française du groupe, heu, ils étaient tous, heu, anglosaxons heu, ou heu, québécois, donc heu, d'autres cultures aussi. Tu vois, il y a c'est ça. Donc, avec certains, il y avait la barrière de la langue. Avec certains, il y avait la barrière culturelle et j'étais la dernière à arriver.
Ah oui. OK. Mmh mh, ouais. C'est-à-dire la la barrière culturelle, heu, c'est-à-dire? Heu, qu'est-ce qu'il y avait comme barrière spécifiquement?
Hem beh, c'est parce que les les québécois ont certaines habitudes ou ont une culture vraiment différente de la France et heu, au début, ils aiment pas trop les Français, hein. On va se le dire, heu, c'est un peu la petite guéguerre entre les 2.
Mmh mh. Ah ouais? <chuckles> D'accord, ouais.
Donc heu, bon, parce qu'ils ont cette image de, heu, le français est arrogant, le français râle, enfin, tu sais, le classique qui nous correspond bien. <laughs>
Mmh. Il y avait des a priori, quoi, et s tu l'as senti ça au départ, heu, du coup, ouais, qu'ils étaient un petit peu réticents, prudents vis-à-vis de toi, heu, c'était pas très chaleureux peut-être?
Oui. Ouais un peu, je n Ouais, ils se sont dit: «Oh là là, ça y est, il y a la petite française qui arrive elle va être chiante, heu, la petite parisienne», en plus j'avais l'étiquette de parisienne, tu vois, donc heu, je j'avais tout pour plaire. <chuckles> J'avais tout pour plaire.
Mmh, ah oui, encore pire, ouais, <laughs> forcément. Déjà qu'en France, c'est pas évident l'étiquette parisienne, alors heu, j'imagine à l'étranger, heu, encore plus, ouais.
Ouais. Ah là, je partais avec mon boulet au pied, quoi, c'était, heu <laughs> mais, hem, mais finalement, heu, ça s'est, heu, ça s'est très bien passé au bout de d'un certain temps, tu vois, enfin, je pense que tout le monde essayait quand même d'être hyper chouette avec moi, puis de m'intégrer puis, je je m'intégrais aussi, hein, voilà, je je faisais des efforts, je restais pas dans ma chambre, heu, enfin je voilà, j'essayais de de m'intéresser, hem
Ouais je Mmh mh. D'accord. Mmh. Comment ça s'est passé justement, heu, les efforts d'intégration, heu, com qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'eux, ils ont mis en place afin, justement, que tu te sentes, heu, bien dans l'environnement malgré, bon, bah, tout ce que tu as dit, hein, au départ, heu, qui était de la nouvelle, heu, que tu débarquais de Paris, heu, il y a quand même auq des choses qui ont été mises en place, quoi?

C'était trop cool et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Mais heu, mais je les aime trop, mes colocs». Enfin, parfois, je les détestais, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais je les aimais trop en fait, <chuckles> j'étais trop bien.
Mmh. Ah, ouais, c'est des vraies amitiés qui se sont liées, du coup, au au final, avec ces colocs-là, heu, avec tous ces moments partagés. C'est, quand même, l'occasion, en effet, de de créer des amitiés et d'avoir des moments, heu, amusants avec, heu, des personnes et cetera. C'est vrai que ça, c'est, heu, important pour, heu, créer des liens qui sont forts.
Ouais. Mmh mh. Exact et pour tout te dire, heu, parmi ces colocs-là, donc on a habité ensemble. J'ai habité dans cette coloc pendant 1 an et 1/2 à peu près. Après, bon, heu, bon, après 8, heu, ça commençait à me fatiguer un peu. J'avais besoin d'autre chose, hein, <chuckles> m mais heu, ça fait du monde et puis bon, tout le monde enfin, voilà, il y a eu pas mal de turn over. Puis bon, tu t'habitues aux gens et moi, ils j'avais plus mes copains de de base, tu vois? Enfin il y en a il en restait, mais j'avais plus, mmh, plus mes vrais amis. Mais heu, parmi, heu, les gens de cette coloc, il y en a 3 qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis et qui étaient à mon mariage.
Ouais, OK. C c'est vrai ouais, ça fait du monde. Mmh, OK, je comprends. Ouais. Ah, ouais! Ah, ouais, d'accord, carrément! C'est devenu tes meilleurs amis, heu, ah, ouais, à ce point-là, quoi. Donc heu, vous êtes encore très en contact.
C'est devenu, heu c'est devenu mes mes BFF, comme on dit si bien, en tant que que djeunes, tu vois? Et ça a fait, heu, maintenant, <gasps> <blows air> ça fait ça fait, heu, 15 ans, maintenant.
D'accord, ouais. Ah, ouais, heu, c'est génial, ça et du coup, heu, vraiment, tu as eu cette connexion au départ qui s'est formée, donc c'était avec les personnes qui étaient là, heu, au départ, vraiment, quand toi, tu t'es intégrée dans la colocation, les personnes qui sont arrivées un peu plus tard, qui se sont ajoutées, heu est-ce que tu as pu, quand même, nouer des des connexions avec eux? Ou c'était quand même un peu moins intense, heu, par la suite, quoi?
Ouais, je les aime d'amour. Je les aime trop. <chuckles> Ouais. Mmh, c'était un un <blows air> oh, je réfléchis du coup. C'était un peu moins intense. C'était, heu, voilà, tu vois, je puis moi, je savais que j'allais quitter la coloc et tout donc finalement, enfin, que je commençais à avoir un petit peu ma vie aussi dans le sens où j'avais trouvé un job, heu, enfin, j'avais quelqu'un dans ma vie aussi. Donc finalement, j'étais plus, heu, chez mon copain de l'époque qu'à la maison. Enfin, je me détachais un petit peu de de la vie de coloc, quoi. Mais heu, mais non, les les les 3 en question, heu, ouais, aujourd'hui, heu, je les compte encore, heu, dans ma vie, heu, enfin et c'est très drôle parce qu'il y en a 1 avec qui un anglophone, avec qui, au début, ça ne passait pas du tout. <laughs>
Mmh OK. Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord, OK. Et Mmh. Ah, ouais? C'est c Ah, oui, d'accord, au début, vous vous aimiez pas du tout et au final, avec le temps, heu, comment ça s'est passé, ça, alors, du coup, que vous, vous êtes rapprochés?
Eh, là, là! Écoute, ça ça passait pas du tout, heu, lui, il était anglophone, heu et heu, enfin, on se comprenait. Mais en fait, il faisait aucun effort pour me comprendre, moi. Il mettait tout de suite une barrière, tu vois?
Ah, ouais.
Et heu, j'étais là, heu, je le disais aux autres colocs, je fais: «Mais heu, enfin, pardon de l'expression mais il est un peu con, votre pote, quoi, enfin.» <laughs> «Eh, beh, il est pas cool, quoi, enfin. C'est qui cette énergumène?» Heu, enfin, je le trouvais hyper bizarre, heu, il faisait pas d'effort. Enfin, il il était pas chouette. Franchement, il était pas chouette.
oui D'accord et alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors?